え、それ、めっちゃいいですね。そのララーメンのスープって売ってるんですか？
あ、ラーメンのスープ売ってますね。スーパーにも並んでますし、おそらく多くのスーパーでありますし、あの選べますね、豚骨とか、あの、自分がしょう だったら醤油とか、なんで、麺の代わりに、その、あの、ん、まあ、こんにゃくだったらカロリーないですからね。そういったものに変えてみるっていうのも一つの手ですね。
ああ。 ええ、それ、ちょっと、あの、是非取り入れてみようと思います。あの、ちょっと、そうですね、こんにゃくこんにゃくにスープをラーメンのスープを入れるっていうのは、ちょっとほんとに、もう、なんか、目から鱗というか、すごい、なんか、今までよりよっぽどいい方向に向かいそうだなっていう風に思ったので、ちょっと、あの、是非取り入れようと思います。ちょっとね、本日はほんとに難しい相談をしちゃったと思うんですけど、ちょっと色んな方向のアドバイスを頂けて、ちょっとほんとに参考になりました。ちょっと本日はね、ほんとに相談に乗っていただい頂いて、ありがとうございました。
あ、そうですか。ええ。 あ、そうかもしれないですね。あの、インスタントラーメンを買うより、うん。 あ、いいえ、こちらこそ、いろいろお話していただいて、どうもありがとうございました。いろいろ試して自分に合う方法で頑張ってみてくださいね。
はい、失礼いたします。
はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。

ついつい食べちゃうなってところはありますね。
うーん。あ、でも、お かっていると、そのポテトとか、確かに、ま、油もので、塩気も、まあ、ちょっと心配なんですけど、一応その、お料理屋さんの、あの、んていうんですか、一品料理みたいなのも、色々ある感じのものかなっていう気がするんですが、割とその甘いものあ、えっとですね、今、話伺ったマクドナルドのポテトですね。あと料理屋さんの、あの、一品料理、なんか、こ小皿に乗ってるようなものをついつい食べてしまうようしだったよね。
はい。 すみません、ちょっともう一度おっしゃっていただけますか？ はい、そうなんですよ。ちょっと、おすま、その、この一品料理もちょっと、あの、結構カロリーの高いというか、ま、揚げ物が結構多いので。<chuckles> それであんまり良くないなって思っちゃうんですよね。で、あの、もう、あの、結構より健康的なちょっと、あの、もう、野菜とかたまあ、食べてか切り替えたいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、あの、なんでしょ、 コンビニのチキンサラダとかにしたいなっていうには思ってるんですけども、ちょっとちょっと、ついつい、じやちょっとカロリーの高いものに手が伸びてしまうというか、そういうところがあるんですね。
そ。ん、ね。 ああ、なるほどね。 うーん。 ええええええ。 ああ、そうなんですね。やっぱり、あの、チキンでも、その、おっしゃるようにチキンサラダと、ま、あの、栄養はちゃんと摂れて、野菜も摂れますし、そ、カロリー的にも安心ですし、なんか、あの、ちょっとメニューを変えるっていうのをしてみると、また違ってくるんじゃないですかね。
はい、そうなんですよ。もうぜひ、あの、そうしたいんですけども、ちょっと、あのあの、きなんていうか、こう、衝動的になっちゃうんでしょうね。ちょっと、こう、きもう、ふとふと気づいたらこう、ま、あの、近くのコンビニとかにちょっと寄っちゃって、もう、ちょっと、ま、例えば、その、なんカップ麺とかも買ってきちゃってみたいな感じで、こう
うん。 ああ。 ああ。なるほどね。うーん。なんかね、選べるとなると、やっぱり自分の好きなメニューをついつい手に取ってしまうとか、注文しているとか、まあ、どうしてもそういう自分の好みに偏りがちつよね。
いう風に食べちゃうんですね。 あ、そうなんですよ。もう、まさにの通りで、ちょっともう、やっぱり、こう、あの、今一番食べたいものは何だろうってことを軸に、こう、やかあの、間食してしまうんで、ちょっと、こう、たどうせ食べるならちょっと、あの、美味しいものを食べようっていう風にやっちゃうんですよね。あので、あの、食べて、あの、なんでしょうね、た食べ終わった10分後には、何食べたかなんてもうおぼ覚えてないのに、あの、ついつい、あの、食べちゃって、それじゃ若干後悔するみたいな、健康に悪いのにみたいな感じが結構ありますね。
うん。 ああ、なるほどね。 うん。うんうん。 うーん。うんああ、なるほどね。やっぱり、あの、食べたいもんを食べると、まあ、満足して、お腹も満足ですし、精神的にも満足なので、まあ、もう一旦満足すれば、も、食べ物のことも考えなくて済むし、何を食べたかってことさえ、もう、あんまはっきり覚えてないので、やっぱり後から考えると、健康的なものの方が良かったかなっていうふうに、ちょっと後悔の念っていうんですかね、ちょっといろいろ反省したりもされるってことですかね。
はい。

そうですね、ちょっとフライパンで炒ってみるってちょっと、あの、考えたことなかったです。それ美味しそうですね。ただ、そうですね、あの、あのあの、結構、あの、自分、クルミとかも好きでして、あの、結構ドリンクと、あの、まあ、食べる方両方やってたら、なんでしょう、アーモンド生活のドリンクとかって、こう、の飲んでたんですけど、まあ、そそれに、ま、その他にもちょっと、あの、クルミとかってのも食べてるんですけど、ちょっとあれあの、成分表示見ると結構、あのあの、アーモンド系ってカロリーと脂質は高い気がしたんですけど、あれは健康的なんでしょうか？
ああ。そうですね、油うーん。 ああ。 ああ。 ええええ。 あ、ああああ。 そうですね、栄養があることは間違いないんですけど、カロリーは少し高いかもしれないですね。そしたら、まあ、ちょっと量的にですね、あの、まあ、ただ炒るだけでもちょっと香ばしい味になって、あの、まあ、普段そのまんまで、あの、食べてるんでしたら、ちょっと味も変わって、ま、美味しいなんていうんですかね、あの、風味というか、それも楽しめると思うのちょっと量的にあんまり気にならない程度の量を、あの、食べるとか、ま、それプラスですね、あまあ、健康にもと言ったら、例えば、食べる煮干しって売ってると思うんですが、それもクルミと一緒に、ま、空炒りですね、フライパンの上で。そうすると、あの、あああ、ま、うん、食べる煮干しの場合は、カルシウムはしっかり摂れて、ぷらうも気にならないので、そういうものと一緒に食べてちょっと量を増やすっていう、こうふ、も、まあ、ありまね。
はい。 ああ。 ああ、なるほど、そうですね、あの、こう、りょうこう、軽く炒ることで、こう、満足度上げめる上げるっていうアプローチは、ちょっとあまり考えたことなかったので、ちょっと、あの、その、自分、結構今まで、あの、面倒くさがり屋で、こう、もうそのまま食べちゃうみたいなことが多かったので、そうですね、ちょっと、あの、もう、食べる量を増やすんではなく、ちょっとより美味しくするって方向に、しあの、集中するってのはちょっとあの、考えたことなかったんで、ちょっとそれぜひ、触れていこうかなっていう風にちょっと、あの、聞いていて思いました。
ああ。 ええええ。 そうですか。やっぱりね、ちょっと、あの、変えた方がいいなってご自身でも、あの、思ってらっしゃるようですので、なんかちょっと方向性を変えてくっていう一つの方法ですよね。
はい。